いいいい地域、いい建物の中に住みたいということで、あの、すほんとにスタジオの、あの、小さいスタジオって言うんですけどね、ワンルームね。スタジオの小さいアパートに住んでいたことがあって、あの、ルームメイトと住んでたこともあるんですけど、やっぱりどうしても一人暮らしがしたくて
あ、そうですよね。 はい。あ、そうなんですへえ。 はい。 あ、ま、そうですよね。
ええ、それであの、値段も、まあ、す その、なんていうのかな、手頃だったので、あのすごく小さい部屋に住んでいたことがあるんですよ。ま、ニューヨークのアパートっていうのはだいたいあの、ええ、高級なアパートでも狭いんですけどね、他のところのアパートに比べて、はい、ほんとに、ほんとにマッチ箱みたいな、あの、アパートが多いんですけれども、あの、す色々と自分でね、あの、工夫はしましたし、あとそのアパート自体がもうすなんて言うのかな、ニューヨークのアパートの中には、ロフトベッドだとかロフトベッドっていうのはあのベッドが部屋の上にあるんですよ。<chuckles>
はい。 あ、なるほど。 あ、ま、そうですよね、やっぱ、ん、ああいうところはそうですよ、大都市ですから。 うーん。 はい。 あ、ロフトベッド。 ええ、あ、なるほど、じゃあ結構、たはい。
だから、にかいっていうことではなくって、その、同じ、いあの、フロアなんですけど、ベッドがこう
はい。
なんて言うのかな、はしごで登っていくベッドがあるんですよ、上に。
あ、なるほど。
だから、ん、ま、や
なんかにだんにだんベッドみたいな感じですか？イメージとし
そう、2段ベッドで、で、下がないっていう感じのね。
あ、なるほど。
うん、で、その2段ベッドの下のベッドがあるんん、あの、本来はある部分に、例えばテーブルを置いたりとか
あ、テーブルおいとか、こうあ、なるほど。
あの、た箪笥を置いたりとかしてる、そういう、ま、いわゆる工夫された作りなんですけど
はい。あ、じゃあ結構、合理的というか、割と、は、なんかこううん。
そうなんですよ。だからロフトその、私がその借りた部屋にはその ロフトベッドがありました。うん、ではい。
あ、なるほど、じゃ結構それだけで結構でも場所取っちゃう感じあ、上で

それか、ま、中にはね、あのベッドがちゃあの、ち置いてある部屋もありましたけど、うーん。
すごい、確かに便利ですよ。 うーん。 確かにそれ便利ですよね、確かにそれは。
ん、便利ですけど、ただめんどくさいんですよね。いちいちいち閉じたり開けたり閉じたり開けたり、でで、ロフトベッドはね、あの上にはしごで乗らな登らなきゃいけないし、
ああ、確かにそうです。ああ、なるほど。 ああ、まあ、そうですよね。結構重いんですかね、じゃあそれは、割とマーフィーベッド、おも重い重めの
うーん。 お重いうん、でもなんかこう、何ていうの、バネみたいなのがついてるから、あの押せばしあの自然にこう、何て言うのかな、収納できるみたいな。
べッドなんす ああ、なるほど。 あ、なるほど、じゃ結構
ええ。
まあ、ちょっと動作が面倒くさいっていうイメージですかね、じゃあイメージとしては、その
そうですね。うーん。まあ、でもすま、そうやって狭い部屋をね、広く感じさせたり、こう、機能的にするっていうそういう工夫はいろいろありましたね。
ああ、なるほど。それはあ、はい。 うん。 あ、そうですか。いや、結構、その、マーフィーベッドみたいなものはなんか
うーん。 <laughs>
あれですか、ニューニューヨークのみ、はや流行ってる感じですかね。世界的にあんま流行ってないてない感じです
ええ、すニューヨーク独特のものかもしれないですね。うーん、まあ、絶対に他のところにはないとは言えませんけど、なんかニューヨークではよく見ましたね。マージーベッド。うん。
あ、そうですか、やっぱじゃあ、なんか。こう、ち地域地域的に はい。 あ、そうですよね。うーん。